Olá.
Hum, qual que é a sua receita favorita pra um jantar rápido e saudável?
Eu go eu gosto muito de fazer saladas e você?
O que que você gosta? Hum, perfeito, salada. Rápido, prático, saudável, gostoso, saboroso e maravilhoso. <laughs>
Eu também acho. Eu acho que muita gente come salada por obrigação, porque é saudável, mas eu particularmente adoro comer saladas.
Aham. É muito bom. Eu acho que é prático, é democrático, porque tem pra todos os gostos, todos os sabores, mas eu vou te falar que aqui é muito difícil eu conseguir uma salada gostosa. Porque eu moro na Alemanha
Uhum. Olha. Uhum.
e na região que eu moro se não for à feira, né, se não for à feira pra comprar, eh, os alimentos frescos, né, os legumes, verduras, etcétera, eu preciso comprar no mercado. E no mercado é sempre ruim, o sabor não é bom, você não não não é, aquela coisa saborosa, eh, não tem muito gosto. Não sei se por conta das das questões de importação, né, que o o os alimentos chegam aqui mu muito verdes ainda, não estão maduros, então o sabor é muito diferente. Então quando eu quero fazer alguma coisa, assim, eu si eu tenho uma certa dificuldade, apesar de ser prático, eu tenho uma certa dificuldade por conta disso.
Uhum. Olha. Uhum. Uhum. Uhum. Nossa.
Pra eles aqui é muito pepino, tudo é pepino.
Ai, aqui também, aqui também, pepino, eh, é só pepino, tomate e grão de bico. <laughs>
Você é de que região?
Eu moro nos Estados Unidos, então eu acho que a gente passa por esse mesmo problema dos alimentos, assim, não terem muito sabor, não terem muito valor nutricional
É. Eu Sim.
né, por conta dos agrotóxicos e tudo.
Nossa, isso é a pior parte. É. E aqui é muito congelado, até você ir ao restaurante, você vê, você pede, sei lá, uma salada de batata e cenoura, você vê que aquela batata e aquela cenoura elas esta estavam congeladas, eles simplesmente, eh, cozinharam ali, naquele momento, e você sente aquela textura borrachuda, sabe. Pois, é tão triste. <laughs>
Uhum. Uhum. Uhum. Sim, hoje em dia, eu acho que se você não tiver a sua própria horta, eu acho que quase todo lugar do mundo está a mesma coisa, né, porque, ó, no Brasil mesmo, eu acho que até eles eles ex eles exportavam as coisas mais gostosas, de mais qualidade, e a gente ficava com o resto, é isso que eu sentia também.
É verdade. Sim. É. É verdade. Algumas coisas aqui são até ok, mas é exatamente isso que você falou.
Mas uhum. Sim. Eu eu estou impressionada, porque eu acho que eu sempre tive essa visão da Europa ter os melhores produtos, assim, e prezar prezar por alimentação saudável e mais natural. Então é é chocante saber.
Aham. Eu tinha essa visão também de alimentação saudável até chegar aqui na Alemanha, eles comem muito mal. Café da manhã, por exemplo, eu fico assustada, né, com o café da manhã deles. Eh, eu trabalho no hospital, então quando eu tô de plantão de manhã, a gente toma café junto, né, com a equipe. E aí pegam os pães, né, cortam o pão ao meio. A quantidade de manteiga que eles colocam em cada parte do pão, sem exagero, é como se fosse uma colher, imagina você pegando uma uma colher de sobremesa é sério, uma colher de sobremesa, enchendo aquilo ali, e aí coloca em uma fatia do pão, aí depois eles pegam outra colher de sobremesa, coloca na outra, e aí depois vem com uma colher de sopa, enche de Nutella, aí coloca na beirada e a mesma coisa na outra. Sério. <laughs> É uma coisa meio surreal.
Hum. Nossa. Uhum. Uhum. Nossa. Nossa. Uhum. Uhum. <gasps> Não acredito. <laughs> Nossa, que combinação explosiva.
É, é explosiva mesmo, né. <laughs> Que
Nossa, eu não consigo imaginar. Eu acho só de imaginar esse prato, me dá dor de barriga. <laughs>
É terrível. Não, olhar aquilo é pior ainda, porque quando você vê aquela cena você fica: "Meu Deus do céu".
<chuckles> Nossa, eu acho que eu talvez ia tentar trazer alguma coisa de casa, mas eu acho eu acho às vezes tão desgastante isso de preparar a comida, eh, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquela aveia adormecida. Eu não não sei se é esse o termo que eles usam <chuckles> hoje em dia. O overnight oats, eu tenho feito isso e comido na verdade como almoço, porque onde eu tô trabalhando agora tá um pouco difícil de preparar, hã, mã né, comida lá no lugar e ou pedir comida também fica muito caro. Mas o jantar, eu eu acho uma das coisas mais difíceis, assim, a gente planejar. O que, né, às vezes tem coisas na geladeira e estragam. Eh, mas eu acho que isso da salada, eu acho prático e eu acho que é legal também, eh, colocar naquelas jarrinhas, dependendo dos ingredientes, né. Isso.
<laughs> Concordo. Aham. Overnight. Acho que é um overnight, né. Aham. Entendi. Sim. Sim, aqueles potinhos de vidro, né. Legal. Só que você falou uma coisa interessante, você falou de deixar o o alimento lá e acaba estragando. Você acredita que aqui, eu viajei com meu marido e esqueci um pêssego em cima da da da bancada da cozinha, esqueci. Tipo eu tinha separado para levar comigo na viagem, né, e saímos e simplesmente esqueci. Fomos para o Brasil, passamos quase 21 dias lá. Quando nós voltamos o pêssego estava intacto.
Isso aí, eu tenho feito isso. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. <gasps> Nossa.
Sério, quando eu olhei aquilo eu fiquei: "Gente, olha o que eu estou comendo".
O tanto de químico.
Exato, porque para estar tantos dias assim, e a gente foi, é, em agosto agosto era verão aqui, que a minha cozinha lá no no nesse apartamento que eu morava, a janela, o o pôr do sol era ali. Ou seja, eu pegava o pegava o sol ali na janela de ponto a ponto de 14h da tarde até quase 22h horas da noite porque, no verão aqui o sol é até muito tarde, né, o dia fica claro até muito tarde. Ou seja, era uma tarde inteira até a noite bem claro, né, pegando o sol, e simplesmente não aconteceu nada com o pêssego.
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Uhum, uhum. Gente, como que é um absurdo, isso, né.
Pois é, mais uma dificuldade, né, de manter um um, de fazer um uma coisa saudável de verdade, porque a gente não sabe, como está a situação daquela fruta, daquele legume, de onde vem, né, a procedência que é utilizada isso é chato.
Sim. Isso. É, e muitas vezes a gente acha que está alimentando saudável, e a gente está comendo só químicos tóxicos. Eh, eu reparei aqui também, por exemplo, as comidas, é por ex igual essa situação do pêssego, deixa a comida em algum lugar, não dá formiga, não dá nada. <laughs>
Exato. Aham. Sim, exato exato. Você acredita que eu nunca vi formiga aqui, sem exagero. Nunca vi. <laughs> Não, nem na rua. Não não vejo formiga. Tem muita joaninha. Não é? <chuckles> E Alemanha que é toda, né, pró natureza, pró meio-ambiente, meio estranho essa.
Eu também só eu só vi do lado de fora, mas nem na rua. Nossa. Eu acho que isso é um sinal vermelho. É. <laughs> Isso, é isso que está me chocando. É, <chuckles> essa notícia, porque para mim eles eram um dos mais assim, pró natural e zero conservantes, eu eu já ouvi falar de uma iniciativa que eles tinham no supermercado, de da fruta feia, que é que eles tem uma seção lá da fruta feia que é um pouco mais barata, que ninguém queria, mas é uma fruta completamente normal, boa qualidade, e aí eles tinham esse projeto, então, eu tinha essa visão, né, de: "Nossa, eles são ótimos quanto a isso, os alimentos são saudáveis, isso e aquilo". Eh, porque eu acho que automaticamente a gente culpa sempre os Estados Unidos, o que
Pois é. Aham. Ah, sim. Sim. Sim.
com razão, mas assim, eu achava que era aqui era o lugar principal que eles tinham isso de agrotóxicos e, né, não ligar muito para orgânicos e e essas coisas então
Aham. É, eu acho que a sociedade até tenta isso, mas a gente sabe que por trás de de toda uma política, independente de de de ser um governo socialista ou capitalista, não importa. A gente sabe que por trás daquilo, existe uma máquina muito grande que quer lucrar. Então se a forma fácil de lucrar é enchendo de agrotóxico, enchendo de sei lá o quê, né, para manter o o os os produtos viáveis por mais tempo, eles vão fazer infelizmente. Então eu acho que eles até tentam, que as pessoas até tentam se esforçar para isso, mas infelizmente o que chega à nossa mesa, que chega no mercado, a gente não controla.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Não tem como fugir, né.
Então, não não tem como. Então acaba acontecendo isso, entendeu?
Sim, até os até os orgânicos, também, muitas vezes tem aquele selo, mas a gente não sabe como que foi, né, que eles conseguiram esse selo, se aquilo realmente é orgânico ou não. Eh, eu acho que muitas das vezes não é. <chuckles> Mas, e também não é acessível, infelizmente, né, os os preços pelo menos aqui, é muito dis é bem disparante assim, dos orgânicos e não orgânicos. E então
Aham. É verdade. Sim. Fruta aí é caro?
é bem caro, é bem caro. E e você vê também que não é natural, por exemplo, o tamanho das maçãs, o tamanho dos tomates.
É, aqui também. É, <laughs> e a perfeição delas, né, são todas redondinhas assim.
Redondinhas, exato, você vê um mirtilo que era para ser bem pequenininho, do tamanho de jabuticaba, então, <chuckles> você vê que realmente não é, hã, e assim, <clicks tongue> eu às vezes tenho meus momentos que eu consigo planejar res refeições saudáveis e tudo, mas eu acho que depois de um tempo eu fico cansada, e aí eu acabo comprando os congelados mesmo, eh, aqui tem muito daquelas, hã, comidas prontas que você faz, eh, a inscrição e você recebe pelo pelo correio.
Enorme. Sim. Aham. Ah, sim, sei sei sei. Você monta, né, como se fosse o seu cardápio, e aí você vai recebendo um, eh, um box, né, com com os alimentos congelados. Entendi.
Sim, e Isto. Isto. Isso, eles têm vários, eles têm vários desses, de vários tipos e, né, para diferentes dietas, diferentes objetivos também, né. Mas infelizmente é extremamente caro, eu fiz isso algumas vezes, mas depois eu vi que financeiramente não valia a pena, e aí acaba voltando tudo. Eh
Aham. É.
e aqui, né, o acesso a a comida rápida é é muito fácil, né, é barato, mas eu meu corpo não aguenta, eu não consigo, eu passo longe do McDonald's. <laughs>
É muito fácil, verdade. Aham. É porque é muito barato, né, essas coisas são baratas. Aqui o Mcdonald's e ele acaba sendo mais barato do que frutas, por exemplo. Se eu quiser comprar uma manga, <chuckles> a manga custa aqui em média 4, 5€, uma manga. Você tem noção quiser pagar 5€ em uma manga que não tem sabor nenhum?
Muito barato. Sim. Sim. Nossa, isso é um absurdo.
Sabe. É um absurdo, é um absurdo. Na feira, as coisas são mais baratas, mas eles só aceitam dinheiro, né. E, às vezes você consegue coisas boas, assim, com com um sabor bem acentuado. Mas no mercado, impossível.
Uhum. Uhum. Uhum. Hum, e as feiras acontecem final de semana ou geralmente é só durante a semana?
É impossível. Eh, acontece de segundo a sábado, é segunda a sábado? É, segunda a sábado, só que lá no centro.
Uhum. Ah, que bom. Uhum.
Eu moro na região próxima ao meu trabalho, não é longe do centro, mas como eu trabalho, né, as vezes de 6:00 às 14:30 ou 14:00 às 22:30, ou 22:30, 22:00 às 6:30, acaba que eu não consigo conciliar meu tempo muito bem pra conseguir ir lá nessa feira lá no centro da cidade. Porque, se eu vou de manhã, se eu trabalho de manhã, à tarde quando eu chego, já fechou, né. Se eu trabalho à tarde, de manhã eu preciso agilizar muitas coisas dentro de casa, e acaba que, às vezes, não dá tempo de eu ir à feira. E quando eu trabalho à noite, quando eu chego de manhã, eu tô extremamente cansada, não dá tempo de eu ir lá no centro pra ir à feira e voltar, entendeu?
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Exatamente, parece que nada contribui, né, pra gente ter uma alimentação saudável, eu acho que é, acho que é só a pessoa que fica em casa mesmo, eh, <laughs> não precisa trabalhar fora. Porque é muito difícil, acaba sendo um outro trabalho, né, esse da gente ter que ir comprar as coisas, preparar as coisas. Eu particularmente não gosto de cozinhar e não sou muito boa, <chuckles> infelizmen
Exato. Sim, é verdade. Exato. Aham. <laughs> Duas coisas, né. <laughs>
Então é uma combinação catastrófica, eh, <laughs> mas, eu não sei. Você tem alguma receita que você gosta de fazer, assim, com mais frequência?
<laughs> Eu gosto muito de fazer macarrão ao mare, que é macarrão com camarões. Eu amo fazer essa receita, porq é, porque aqui queijo é muito acessível, é muito barato. Então eu escolho queijos específicos para fazer, eu uso com temperos bem gostosos, e fica uma delícia. Eu a última vez que eu fiz infelizmente tem muito tempo, foi na Páscoa do ano passado que eu fiz para uns amigos que foram à minha casa e
Que delícia! Uhum. Uhum. Uhum.
ficou uma delícia, assim, foi memorável para mim, sabe. E de lá para cá eu não consegui mais fazer, porque para comprar o camarão que eu uso, eu tenho que ir para os para o pra capital. E é muito longe, leva 2 horas para chegar.
Uhum. Uhum. Ah. Nossa! É muito longe.
É, ai eu acabo fazendo, eh, o macarrão, assim, com o mesmo molho, mas não utilizando o camarão, né. Mas é uma receita que eu gosto muito. E você?
Uhum. Nossa, d deu até água na boca, <laughs> em pensar. Eu para mim macarrão também, é o mais fácil, mas eu faço Exatamente, eu faço normal com molhinho de tomate que vem no vidro e <laughs> Exato. Aqui eles a gente falou do pepino, né, mas aqui tem muito espinafre e coisas, assim, então eu acabo juntando uns legumezinhos, às vezes, faço um salmão no forno, e
Ai, uma delícia. <laughs> É prático, né. Prático também. <laughs> Aham. Hum, delícia.
e é isso. Mas a estratégia não tenho muito não, eu eu vou conforme dá na minha cabeça. É.
<laughs> Eu também, da mesma forma. Aquilo que eu consigo fazer agora, eu faço. O que eu não conseguir, não vai ser feito nunca. <laughs> Sim. <laughs>
Exatamente. <chuckles> Então está bom.